Hımm. <tsk> Peki, şunu da merak ettim aslında. Eee, bu dizi izleme alışkanlığın hayatının içine entegre olmuş bir hâlde mi? Yoksa belli dönemler çok izlerim, belli dönemler hiç izlemem. Yani, senin için bu hayatının bir gerçeği ve düzenli olarak yaptığın bir şey mi? Yoksa, bazen, öyle bir dönemim oluyor, kapanıyorum. Bazen, eee, hiç izlemediğim oluyor gibi mi?
Hı hı. Hı. Hı hı. Evet. Hımm. Ya, şöyle, açıkçası sürekli dizi izleyen bir insan değilim, hani, sürekli televizyonda bir şey açayım veya işte bilgisayarda bir şey açayım da izleyeyim modunda olan bir insan değilim fakat işte, eee, senelik takip ettiğim diziler oluyor ve onların yeni sezonları çıktıkça mutlaka o zamanlarda onlara vakit ayırıp izliyorum veya işte önceden konuştuğum yeni diziler çıkıyor ve eğer bu sos öneriliyorsa arkadaşımdır, sosyalde bir taraflardan duyuyorsam bir yerlerden, onları izliyorum ama düzenli olarak her akşam oturup da dizi izleyeyim diye böyle bir izleme alışkanlığım yok ama dönem dönem tabii ki oluyor. Böyle, veya ha işte, bilmiyorum sevdiğim dizinin ne zaman çıkacağını. Bir bakıyorum internete; "A, çıkmış." İ işte, 3 bölüm yayınlanmış. İşte o zaman diyorum ki beni beni rahatsız etmeyin. <chuckles> Ben <giggles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> E En son izlediğin seni alıp götüren, yani, en son binge izlemene sebep olan dizi hangisiydi? Hatırlıyor musun?
Hı. Yani, işte, bu Penguin vardı bahsettiğim fakat, işte, şimdi sana herkese önerdiğim dizi var, onu da önereyim. Yani, bu dizi ben haftalık olarak takip ettim ama arkadaşlarımın hiç kimsenin haberi yoktu bu diziden. O yüzden onlar bi aşırı izleme, yap binge izleme yapabildiler. Adı Ted Lasso. Yani, böyle bir dizi, yani, daha sekmedi. Kime önerdiysem <laughs> bu dizi her önerdiğim beğendi ve bu önerdiğim insanlar kendi aralarında farklı şeylerden hoşlanıyorlar, farklı dizilerden, filmlerden hoşlanıyorlar, yani.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı. <chuckles> Her önerdiğin beğendi mi diziyi? Bambaşka aslında gruplara önerdin birbiriyle alakası olmayan ve çok beğendiler. Hımm, harika. Hıı.
Evet, evet, evet. Herkes beğendi ya. Kimse hiç üz üzülmedi. Zaten dizi de bir sürü ödül aldı. Yani, benim genellikle hatırladığım dizi hep odur ve herkesin de hatırlayacağı bir dizidir bence ön sorduğunda. <laughs>
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Bazı diziler, artık şeyden bahsettik işte geleneksel, eee, eskiden ki televizyondaki düzen ve şimdiki daha, eee, dijital platformların olduğu bir düzen. Bazı dizilerin aralarına sezonların aralarına 2 yıl giriyor mesela.
Hı hı, hı hı.